हाँ, आपने ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, कि आजकल की जो जनरेशन है, वो चीज़ बिल्कुल भूल चुकी है, कि त्याेहारों के साथ में जितनी भी ये कहानियाँ हैं, जितनी भी हमारे साथ परंपराएँ चल रही हैं, जितने भी हमारे संस्कार हैं, उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ चुके हैं। क्योंकि एक तरीके से त्याेहारों को और जितने भी रीति-रिवाज़ को, मैं मनाने के लिए सोच एक तरीके से वेकेशन टाइप में सोच लिया है। कि हम लोगों को एक टाइमवेल मिलता है, कि हम उस टाइम में एक-दूसरे के साथ भी चले जाएँगे और एक-दूसरे के साथ रह लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, त्योहार एक ऐसी चीज़ होती है, जहाँ पर हम लोग साथ रहते हैं, हर चीज़, ज़ी को, में जो बिल्कुल साथ रहना है, क्या त्योहारों पे खान-पीन है, क्या सजावटें होती हैं? उनके पीछे जितनी भी वजह होती है, क्या रीति-रिवाज होते हैं? उन सब को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो होता है।
जी। जी। जी। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल।

इससे हमारे लोगों को जितने भी बच्चों में जितने भी होता है ना कि बच्चों में संस्कारों को देना बहुत ज़रूरी है। इससे बच्चों को ये होता है कि उससे अच्छा मार्गदर्शन होता है कि बच्चों को क्या चीज़ें सिखा सकते हैं, आगे उनको नई चीज़ें सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
हुँ। जी, जी। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, अब आजकल मैंने देखा है कि बच्चों की जो रुचि है इसीलिए उस इस चीज़ में कम हो गई है, मतलब धार्मिक संस्कृति में, परंपराओं में या त्योहारों के पीछे की कहानियों में, क्योंकि उनको देखिए ये सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता है। वो लोग कोशिश ही नहीं करते हैं रूचि बढ़ाने की लेकिन क्या होता है जब त्योहारों के ज़रिए अ, नई-नई कहानियाँ हम लोग बताएँगे, तो क्या होएगा कि उनको जो है एक नया एक दृष्टिकोण मिलेगा, उनको भी पता चलेगा जैसे हमारी भारतीय संस्कृति के पीछे कैसी-कैसी क
जी। हुँ, जी। जी, जी। बिल्कुल। हाँ।